あの、私はですね、こう、自分を批判するような習慣ってのがあありまして、で、まあ、良くない習慣だなって思っていて、この癖を、ま、直していきたいなって思ってるんですよ。そのあたりですね、こう、お話聞いてもらって、こう、話し合って、ええ、もし何かアドバイスなどありましたら、してもらえたらなと思います。
はい。 うんうん、うん。 うーん、うんうん。 はい。 うん。 あ、分かりました。あの、ぜひぜひ聞かせてください。うん。
はい、うーん、例えばですね、こう、仕事とかで、あの、ミスをしたりした時に、ああ、どうしてお自分はこんなミスをしたんだろうっていうところから思考がスタートして、でその後悶々悶々とですね、その時の情景とか、えっと、そん時こう
はい。 うん。 はい。 うん。 うん。
こう、上司とかから叱られたこととかも、こう、頭の中でぐるぐる繰り返しちゃって、で、こう、仕事終わって家帰った後もね、結構そういうのを思い出しちゃって。あ同じ情景を思い浮かべながらぐるぐるね、反芻思考っていうんですかね、こう、ぐるぐるね、こう、同じことを考えちゃうっていうのがあって。まあ、あんまりいい習慣じゃないなっていう。うん、まあ、その
うんうんうん。 うん。 ああ、あ。 はい。 うんうんうんうん。 うーん。
なんでしょうかね、こう仕事をこれからね、あの良くしていく、なおしあのいい方向に持っていくっていう意味ではね、多少の効果あるのかもしれないんすけど、まあちょっと感情的にはなかなかブルーですのでうん、これは直していきたいなって、え、あ、思っているところですね。
うん、ん。 うーん、うん。 うん、そうですよね。 うん。ま、あの自己批判をするという、ま、習慣っぽくなってしまってるっていうことなんですが、それっていつ頃からなんか強く感じるようになりましたか？
はい。 うん。 これね、どうやら、結構幼少期からずっとあったみたいで。<chuckles> うーん、そう。でも子供の時から、すなんか親に叱られたらね、ずっといじげちゃってましたし、「もう自分なんて駄目だ」みたいな感じでね、すぐ思ってましたし、あ、先生に叱られるのもしかり、こう友人との、えん、なんか人間関係トラブルがあった時もしかりで、なので、あん、まあ、1つにはやっぱ性格的な部分はあるとは思うんですが、うん、で、そう、なので、えっと幼少期からっていうことにはなるんですけど、自己批判がね、ずっとあって、うーん、やただやっぱすこの、成長していく段階で分かってきたのが、別に自分のように批判すしてる人ってそんなに多くないんじゃないかっていうところでうん、結構み人それぞれね、色んな価値観があって、同じようにしかえる叱られる状況でも、なんてすかね、けろっとしてる人もいれば、なんか前向きに捉える人もいて、で、性格って多分変えられないんですけど、1つね、自分も、うそっちの方向に近づけていきたいなって思うところあですよね。
うん、はい。 あ。そうだったんですか。ふん。 うん。 ああ、ふん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 うん。 うん。 うーん。ま、そういう風にあの、なる方がね、気分ももちろん少し楽になりますし、またそれをね、なんか糧にというか、前に進んでいけるっていうか、ん、アップしていけるっていうところはあるかもしれないですよね。ふーん。うん。で、これうん、これまで、例えばもう少しあの小さなかった頃、お子様の時とかこうやって人にまあ、あの親にでも叱られた時に、「いや、僕は間違ってないけど」っていう反論みたいなことってしたことはあまりない感じですか？
うん。 はい。うん。 うん、そうなんですよ。うーん、とはい。うん。 うん。 はい。 うん。 それがね、多分反論したくてもその場でできないんですよ。なんか、口が、どもると言いますか。うん、なんかね、嫌な気持ちだけあって歯を食いしばっていって、後で頭の中で、あの時ああ、反応すれば良かったな、反論すれば良かったのかな、みたいな感じで悶々と考えちゃうってことが多くって。
うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うーん。
で、もうちょっと多分深掘っていくと、あの、親との関係が多分そこまで良くなくって、子供の時ですね。ええ、父親からですね、こう突然怒鳴られるみたいなことがあって、で、そん時に多分言い返せないま、萎縮 してるのもあるので、で後で頭ん中でね、こうお風呂場の中でこう悶々悶々と考えるみたいなのがあったので。うん、なまあ、そういう感じでした。<chuckles> なので、ええっとですね、言い返せない言い返せないですね。うん。
はい。 うーん。 はい。 うん。 うん。 うーん。 そうだったんですね。うん。うん。うーん。あの、ご兄弟はいらっしゃいますか？
あ、兄弟いますよ、弟が1人いますね。
うん、あ。弟さんがいたんですね。弟さんはどんな感じだったんでしょうかね。
うん。 えっとですね。
うん。
弟は大人しい人です。<chuckles> へえ、ああ、うん。うん。
あ、そうなんですか。例えば、あの、親ね、ご両親にこうやって叱られた時に反論するとか、そういう感じではなかったんですかね。
そういう感じじゃなかったですね。確かにでも、もう、そうそう、いいですよね、そういう、捉え方ですね、この兄弟でね、仮に比較して、弟がすごい、けろっとしてたらね、なかなかいい参考材料になったんですけどね。<chuckles> 弟もそう、別に、なんでしょう、私と全然ね、あの、違うタイプではあるんですけど、えっと、そもそもおとなしい人だったので、まあ特に反論とかしてなかったですし、うーん。
ああ。 はい。 ああ。 うん。 うーん。 うん。そもそも、あんまり怒られているような場面がなかったって感じですかね。
ま、そうですね、<chuckles> はい。
うん。まあ、でもね、ご長男にはかなりのね、期待というのが親には、ありますからね。
うん、そうですよね。というところでまあ、原因をたどっていくとね、親まあまあ、親にもあったんじゃないかなと。もちろん、今、私が成人なので、その、人のせいにして終わるのではなくてね、こう解決ししていきたいなっていうのはもちろんあるんですけれどもはい。うん。
うーん。 うん。 うん。 うん！ うんうん。今のあのご両親とのご関係はどうですか？
あ、悪くないですしうん。まあ、その、父親も年老いたっていうところで丸くなってますし、 なんで、な特に全然問題ないんですけどね。はい。ただ、只々自分の、こう、自己批判の習慣ってのが、こう、癖ついちゃっているので、そこをですね、もうちょっと、あの、かえ完全に断つことができなくてもね、ぐどんどん薄めていきたいなって思ってますね。
あ、そうなんだ。ええええ。 うーん。 うーん、そうなんですね。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。あの、ま、自己批判を、あの、してしまうということですが、あの、何か反論みたいなことってこれまでに、ま、今仕事をね、されているとおっしゃってましたが、なんかしたことありますか？これは自分はここは悪くないよというようなこと。
うん。 はい。 うん。 うん。 あ、えっと、仕事な仕事上でですね、この、必要な場面で反論することはありますし、あ、あの、その場で反論できなくて、悶々として泣き寝入りすることも多々ある一方で、さすがにこれはみたいなところはですね、ま、いろんな手段で、こう、反論はしてますね。うん。例えばメールを通してだったりとか。なので、昔のように、こう、泣寝入りで終わる場面ってなは少なくまあ、あの、昔ほどはね、なくてですね。ま、ある程度反論はしてるって感じですね。うん。
ん。うん、はい。 あ、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、なるほど。 うん。 うん。 あ。あ、そこは良かったですね。ま、あの、ね、先ほどはなんかこうやって、ん、ぐっとこらえてしまうと、あの、言おうと思ってもなかなかね、うまく言えなかったりっていうことがあったけれども、今はじゃあ、ま、あの、口で言えなかったとしてもこうやって文章に表して言えたりとか、反論することもできなくはないんですね。
はい。うん。 うーん。 え、そうですね。うん。 なるほど。こう、お話聞いていますと、もしかしてこの反応ってのが何か1つキーワードになったりするんですか？
うん。 はい。 あ、いや、あの、どうなのかなって、その、自己あの昔はね、この自分で、は、なかなか反論できなくて、ぐっと歯を食いしばるところがあったけれども、今はこうやって反論ができるけれども、ま、あの自己批判も強くなっているというか、そういう習慣が立たないといういうことなので、そこのうん、バランスはどうなのかなと思ったんですが、うん。
うん。 はい。うん。 ああ、そうですね。うん。 うん。 うん。 まあ、そうですよね。うん。 なるほどなるほど。でもそう、ね、お話聞いてもらったおかげでですね、一つですね、こう自分が反論できるようになったってところは一つ成長だと思いますし、このあたりは前向きに捉えてもいいのかなっていうのは思いますね。
うん。 うん。 そうですよね。ま、あのもしね、何かあの、こうやってま、も、叱られるってことはそんなにね、そうそう、これからはないかもしれないけれども、ま
うん。 いや、それが、ま、上司には多々叱られてますね。<chuckles> あ、そうですね。うんうん。
あ、そうなんですか。あ、ええ。あ、でもそういう風に叱ってくれる上司がいるってすごいですね。 なんか、あうんま、きっと見込まれているんでしょうね。あの、こうやって育てていこうっていう風に考えてくれている方なのかもしれないですね。うん。
まあまあまあ、そうですね、はい。 あ、なるほど、ありがとうございます。そういう捉え方を変えるって大切ですよね。こう今ちょ少しおお話聞いていただけれもそう思いましたので、ただ自分でしたら、今までだったら、あの、叱られたらもう自分なんて駄目だとかね、あのなんでこんなことで叱られなきゃいけないんだろうみたいな、悶々と考えてたんですけど、こう例えば一つね、期待されているだとか、事実は事実として変わらないですけど、捉え方って色々変えられるので、まあ、そういうね、なんか色々な捉え方っていうのを勉強して身につけておくっていいかもしれないなって今聞いてて思いました。
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、そうですね。 うん。そうですね。あとはあのやはりこうやって、なんだろう、叱られた時にですね、あの、ん、何に対して叱られたのかっていうその事実
うん。 うん。 はい。
と、それを叱られた時の自分の、まあ、解釈とか感情
うん。
もう、それを別に考えて、あの、みたらいいかもしれないですね。
なるほど、ちょといさっきゅうね、あの、さっきの話の延長にもなりますけれども、確かに事実とこう感情を切り分けるって確かに大切ですよね。そして
うんうん。 はい。 うん。 うんうん。大切、うん。
うん、事実は事実としてあって、この解釈ってのはね、いくらでも、いくらはいちょっと言い過ぎですけど、複数のパターン考えられるとは思うので。うん、と、客観的に自分はこういう方こういう捉え方、こういう角度から解釈してるんだなって思えば、もうちょっと客観的になって、こう精神的に落ち着ける気はしますよね。
はい。 うん。 そうですよね。ま、うんうん。 うん。 うん、そうですよね。あの、先ほどほら、あの叱られてもケロッとしている人がいるとあの、いるじゃないですか。例えばそういう人がもし近くにね、モデルになるような人がいらしたら
うん。 そう。 うん、いますね。 うん。
あの、こあの人だったら、こうふうに言われた時にどう感じるだろう、どう考えるだろうみたいなことも、あの、想像してみてもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。そういう考え方でね、なんか、毎日過ごしたら、なんか、すごい面白そうですよね。その人の考え方をこうインストールするみたいな、結構行とも行動にも落とし込んでいくと、ま、面白いし、それが結果的に、ね、あの、自己批判の習慣、癖っていうのをね、こう、断っていく、薄めていくのに役立ちそうなので、その取り組みってすごい面白いなって思いますね。うん。
うんうん。 <chuckles> うん。 そうですね。 うん。 うん。 うん。 うーん。そうですよね。でも、ま、自己批判が、なんだろう、100％駄目なわけでもなく、やっぱそれをね、あの、しっかりと、この、叱られたことを受け止めて、それをうまく消化して、あの、次のね、ステップに上がっていく、あの、糧となると思うのでね。あの、ま、きょあの、極度にね、なんか悩んだりするのは良くないかもしれないけれども、うん。ま、叱られるっていうことは、悪いことではないというふうにね、うん、捉えるのも一つの手かもしれないですね。うん。
うん。 うん、ほそうですよね、はい。 あ、はい。ありがとうございます。うん、そうですね。なので、うん、そういう捉え方ね、大切ですよね。ありがとうございます。ほんとに、え、今日はですね、私の、あの、ちょっと悩んでいることを真摯に聞いていただいて、その上でですね、こう、アドバイスももらいました。あの、すごい、話聞いてもらっただけでも、こう、なんか、すごい前向きな気持ちになりましたので、え、今日はほんとに、ありがとうございました。
うん。 ああ。 いや。こちらこそ、あの、お話聞かせていただきまして、ありがとうございました。
失礼いたします。